Ja, hey, grüße dich. Und, äh, danke, dass du mal 'n offenes Ohr hast. Äh, ich brauche da mal 'n kleinen Tipp in dieser, äh, relativ privaten, äh, Situation, weil, äh, ich da grade so bisschen verunsichert bin, ob ich mich noch mal, äh, auf denselben Menschen einlassen will oder ob ich vielleicht einfach die Finger davon lasse und das Thema mal endgültig beende. Vielleicht hast du ja 'ne Idee oder vielleicht, äh, hört sich das vielleicht, w wenn ich so drüber rede, vielleicht hast du da so 'n Eindruck und sagst na, wie auch immer, ne? Also ich denke mal einfach mal, 'n offenes Wort tut mir gut.
Ja, das kriegen wir definitiv hin. Mach dir da gar nicht so viel Gedanken im Vorfeld. Erzähl gerne einfach mal, ähm, was dich beschäftigt, ähm, was dir dazu geführt hat, wie die aktuelle Situation ist. Vielleicht auch 'n bisschen, ähm, ob was für Sorgen oder Bedenken du hast so, äh. Gerne.
Ja, also, w wir waren jetzt 5 Jahre zusammen. Schon so länger schon sogar. Ah, ne, doch, wir waren 5 Jahre zusammen, ähm. Das ist jetzt eigentlich so schon 2 Jahre her. Ähm, haben uns mal auf so 'nem auf so 'nem Seminar kennengelernt. Also, sie ist Halbitalienerin und haben uns dann kennengelernt. Ich bin dann nach, knapp 1 1/2 Jahren bei ihr eingezogen, weil's das A bei mir so ergeben hatte, B hatte sie 'n Haus und also, es war erst mal überhaupt kein Thema. Oh, und dann hat sie aber fess also, da musste ich feststellen vorher lief das a normal. Also, was weiß ich. Ich habe jetzt nicht so viele Beziehung gehabt, dass ich das irgendwie vergleichen kann. In jeder Partnerschaft gibt's so 'n bisschen, wo man merkt: „Ja, okay, das da da gibt's so Ecken, wo sich halt so ganz öffnen kann auch.” Dachte ich: „Na gut, das legt sich ja”, ne? Das hat 'n bisschen was mit Vertrauen zu tun und vorher schlechten Erfahrungen und das dauert 'n bisschen, ne, bis bis sich da und dann 'ne Frau wirklich öffnet. Und dann war's aber so, dass sie, als wir dann zusammen gewohnt haben und w wir das war 'n großes Haus, das war jetzt nicht, dass es wirklich eng war, dass sie dann irgendwann festgestellt hat: „Ne, das geht gar nicht, dass ich 'n ganzen Tag jemand um mich rum habe." Dann sage ich: „Na ja, wieso, 'n ganzen Tag, äh, du bist im Büro und ich bin in dem anderen Zimmer. Ähm, wir sehen uns ja kaum. Du bist am Arbeiten. Ich bin am Arbeiten.” „Ja, ja, ne, aber, dass überhaupt jemand da ist, ne? Ich bräuchte da sozusagen den ganzen Raum für mich.” Gut, bin ich ausgezogen äh, in 'ne eigene Wohnung. Aber f faktisch hat sich das nicht wirklich ähm, sind wir uns nie mehr richtig so richtig nahegekommen. Also, sie hat kein einziges Mal bei mir mehr übernachtet, sie war schon da, aber, ne? Äh, also so, äh, also Indikationen. Also, das Thema Nähe, wirklich Nähe herzustellen, ne, dauerhaft, war halt schon schwierig, auch auch so in Urlauben. Ähm, die waren immer so 'n bisschen gefühlt mit auf auf Distanz. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Und das habe ich jetzt halt auch dann beendet nach 5 Jahren. Und dann gab's noch mal so kleines Revival, wo sie noch mal zurückkam, aber das beim 2. Mal habe ich gesagt: „Ne, das ist mir einfach, ne du sagst zwar, du willst Nähe herstellen und auch also, auch körperliche Nähe." Also, nicht dass wir g g n nicht zusammen im Bett waren, aber das war schon sehr eher selten. Das war immer so auch aus meinem Anstoß her, ne und na ja. Und jetzt waren wir halt 2 Jahre getrennt. Wir sind so ganz gut befreundet, ne? Also, wir ver wir verstehen uns schon sehr gut. Und jetzt merke ich halt, dass sie sich wieder annähert und eigentlich ganz gerne wieder zurückkommen möchte. Und ich bin mir halt überhaupt nicht sicher, w wie ich damit umgehen soll und ob sie wirklich ob sich da was verändert hat oder ob's nicht einfach nur dann dann de der 3. Versuch wird. Und da drauf habe ich gar keine Lust.
Okay, okay. Ja, ist natürlich, äh, auch jetzt mit der Historie 'n bisschen komplex das Ganze. Äh. Ihr, ähm ich, so wie du's erzählt hast, ähm, bist du Freund von o offener Kommunikation offener direkter Kommunikation, ne? Du hast ja auch seinerzeit dann direkt gesagt, äh, als sie gesagt hat: „Okay, ähm, das ist mir irgendwie zu einengend.“ Hast du ja direkt gesagt: „Ey, hier ist doch mehr als genug Platz, ne? Äh, du a bist im Büro, ich bin da, ich bin am Arbeiten. Wir sehen uns doch den ganzen Tag nicht? Das Haus ist groß, ne?“ Und, ähm, du hast es auch beendet, ne, ähm, vor 2 Jahren, wenn ich das richtig gehört habe, ne? Das war initial von dir, ne? Ist das richtig?
Ja, genau, also ich habe es eigentlich 1 Jahr schon vorher beendet. Äh, also das hat immer so bis zur Weihnachtszeit eskaliert, wo dann ihre 3 Töchter auch zu Weihnachten da waren. Und ja, von denen werde ich irgendwie auch so 'n bisschen als Fremdkörper weiß nicht so recht das ist halt manchmal so, ne, dass der Ex also ihr ihr richtiger Vater, äh, als Außenstehende immer hat man wahrscheinlich zu kämpfen. Würde es nicht ganz so persönlich sehen, ne? Ähm, und das war dann immer so nach Neu nach Neujahr, äh, merkt man immer, ja, also es ist wird zu eng, also das, ähm, ja. Und das ich hatte das dann vorher schon mal beendet glaube, Februar, März oder so was. Und dann stand sie aber dann 4 Wochen später hier vor der Tür und hat gesagt: „Ja und das tut mir auch leid und, ähm, ich weiß, dass ich mich da 'n bisschen mehr öffnen muss.“ Und dann habe ich mich noch mal darauf eingelassen und denke: „Ja klar, 'ne 2. Chance bekommt bei mir jeder.“ Klingt jetzt so 'n bisschen flapsig, aber ich meine, das war die Beziehung auch wert. Aber das war dann beim nächsten Jahresende dasselbe Thema wieder und da habe ich dann gesagt: „Ne, jetzt ist gut.“ Das, ähm das es ändert sich ja nichts. Es hat sich auch in dem Jahr nicht wirklich was geändert, dass ich gemerkt habe, dass sie sich öffnet und einfach 'n bisschen auch mehr mal 'n bisschen mehr von sich erzählt. Das ist immer, ja ja ich darf alles erzählen, aber sie sagt dann immer: „Ja, ich werde dir dann auch mal was erzählen.“ Passiert ist da nie was. Und dann dachte ich, gut, das ist mir einfach da fehlt mir die, äh also die auch die seelische Nähe, ne? Das ist ich will keine Freundschaft plus, äh, was es so in meinem Gefühl war.
Okay, okay, okay. Ja, bitte.
Ja. Ja, und und jetzt jetzt, äh, jetzt klingt's halt so 'n bisschen, also das da will ich halt nicht noch mal rein. Ich will keine Freundschaft plus. Also, ich möchte, dass sich jemand öffnet, und es mag ja auch dauern, aber irgendwie muss sich was bewegen. Und da bin ich jetzt
Du wolltest noch was sagen?
mal überlegen, ah, oder oder ist das einfach nur die nächste Schleife? Und dann bin ich wieder emotional beteiligt und das ich meine, das ist ja nicht so, dass ich da sage: „Ich drehe mich und gehe.“ Das, äh, ist ja bei mir macht ja mit mir auch was.
Klar, ne, das, ähm das ist dein gutes Recht, dass du sagst, okay, äh, du willst wissen, worauf du dich einlässt, so mehr oder weniger, so 'n bisschen. Ne, dass nicht dass du dass sich einfach 'n Verhaltensmuster oder Muster wieder nur wiederholen, ne? Die Zeit gearbeitet gegen uns alle, ne? Keiner wird jünger, ähm, dementsprechend kann ich verstehen, dass, wenn du sagst, du möchtest auch 'n bisschen sesshaft werden wahrscheinlich. Ja, so wie das klingt, ähm, klingt das für mich nach klassischen Mustern von Bindungsangst Angst, ne? Es gibt so vermeidende Bindungsstile, ähm. So die Dynamik, die da so 'n bisschen raus die ich wie ich es rausgehört habe, ist so, ne, wenn so Nähe entsteht, jetzt durch das Zusammenziehen zum Beispiel, ist das direkt irgendwie Alarmgefühl bei ihr, ne? Es kommt ihr so vor wie Erstickung, Raum wird eingenommen, ähm, und, äh, es muss nicht mal physisch sein, ne, also auch so dieses emotionale Einziehen, ne, ähm, hat ja dann irgendwie trotzdem noch irgendwie zu viel ihr noch mit ihr also ihr noch irgendwie zu viel gegeben. Ähm, jetzt wäre wichtig, ähm, dass du vielleicht so 'ne kleine Diagnose mit ihr anstellst, ne? Also, ob es ähm, wie du schon gesagt hast, ne, ist es ist es Liebe oder ist es Nostalgie, ne? Also, es wäre gut herausfinden also, oder hast du es vielleicht schon ähm, vielleicht scho schon angetastet, ob sie das Problem gelöst hat oder ob sie nur Einsamkeit, äh, v verspürt und deswegen irgendwie wieder zurückwill. Hast du das schon mal angesprochen?
Ja, ähm das ist im Prinzip die genau die Frage, die du stellst, stelle ich mir ja auch. Ist das eben äh, will sie das nur wer will sie wieder zurück und nur, weil sie einsam ist, und im Grunde will sie dann doch wieder nur 'ne Freundschaft plus? Also, ich nenne es jetzt mal Freundschaft plus, ne? Also, ist so 'ne damit meine ich, man malt zwar zusammen, man geht zwar zusammen ins Bett, aber man lebt halt so 'n bisschen nebeneinander her, weil man eben nicht alleine sein will. Das ist aber nicht meine Vorstellung von Partnerschaft. Da ist nur die Frage: Wie kriege ich es raus? Ich meine, dann sagt sie: „Ja, ich, äh, bin da offen für.“ Ja, und, ähm, das ist ja nix, was man messen kann.
H denn man kann sich immer nur irgendwie drauf verlassen, was der Mensch sagt, beziehungsweise, ähm, ähm, beobachten, was der Mensch tut. Ist natürlich auch 'ne Stück weit gefährliche Position, sage ich jetzt mal, für dich, ne, beziehungsweise die gefährlichere Position, weil, ne, lass ich mich wieder, äh, auf das Ganze ein. Denn du bist derjenige, der sich binden kann und will, aber du wurdest halt von ihr schon mal, ähm, irgendwie so emotional v v vor v v verhungern gelassen, ne? So, jetzt mal bildlich gesprochen. Und, ähm, jetzt ist natürlich wichtig, dass du da Klarheit schaffst, ähm Jetzt ist die Frage: Kommt sie denn aktiv auch mit Lösungen? Hast du sie mal gefragt, ähm, wie sie denn die, ähm, f die die Probleme in der Vergangenheit, ähm, heute lösen würde oder ob sie sich für sich selber schon gelöst hat? Hat sie überhaupt eingesehen, dass sie also, es wäre wichtig, dass du vielleicht, dass du sie fragst, ob sie weiß, dass das damals, ne, Problemfelder waren? Das kann ja sein, dass die das gar nicht als solche, hm, anerkennt oder interpretiert. Und ob sie diese gelöst hat. Wichtig wäre vielleicht auch ein Szenario heute genau wie damals, wie sie damit umgehen würde, ihrer Meinung nach, dass sie dir das einmal einmal so, ähm, erklärt oder einmal so mit dir bespricht. Wenn ihr jetzt wieder zusammenziehen würdet, zum Beispiel, würde sie sich wieder so fühlen wie damals oder wäre das diesmal kein Problem? Vielleicht ist es auch gut, einen Urlaub immer zu machen, weil du hast ja gesagt, im Urlaub ist es auch so gewesen. Dass du halt dann zumindest da diese 2 Wochen, wie ihr die ihr dann irgendwie zusammen verbringt anhand des Verhaltens selbst wenn das Ge das Gerede so vorher darauf schließen lässt: „Okay, sie hat sich geändert, sie kann jetzt und will jetzt. Da hast du dann quasi noch mal diese 2 Wochen, wo ihr eng auf eng seid, und kannst dann anhand des Verhaltens deine Schlüsse ziehen. Wie wär's damit?
Okay, das wäre natürlich 'ne Möglichkeit. Und, äh, klar, ich kann sie fragen und dann würde sie vermutlich auch sagen: „Ja, ich habe da dran gearbeitet.“ Also ich, äh, unterstell jetzt nicht, dass sie das dass sie mich da anlügt. Also, das dürfen wir gar nicht sagen, sondern ich glaube schon, dass sie da dran auch arbeitet und sie auch merkt, dass ihre Beziehungen immer da am Schluss da dran scheitern, äh, dass sie sich da immer wieder rauszieht. Es ist ja nicht bei mir das 1. Mal, ne? Ähm, und sie w weiß ja auch, dass sie da dran was ändern muss, also, für sich ändern muss, weil sie will ja in 'ner Partnerschaft leben. Ist ja nicht so, dass, äh das Alleinleben befriedigt sie ja nicht, also erfüllt sie nicht, so so rum. Ja, da wäre so die Idee also gut, aber, äh, Urlaub zu zusagen, ist natürlich auch schon mal 'n Commitment, ne? Aber vielleicht wäre das so 'n bisschen na, äh, ja, vielleicht. Also ist interessante Idee, also auf Urlaub für so weit wäre ich jetzt noch gar nicht gegangen. Aber es wäre so 'n bisschen die Nagelprobe, ne? Zu schauen, äh, fühlt sich das anders als als vorher, weil da kann sie sich ja nicht verstecken.
Ganz genau, das ist so quasi so die Feuertaufe, Nagelprobe, wie du's scho schön gesagt hast. Ne, weil wenn sie wirklich eine bindungsängstliche Frau ist, dann bist du halt in der Distanz für sie immer attraktiv und s sicher, aber sobald du in der Nähe bist, ähm, und, äh, emotional näher kommst, springen wieder ihre Alarmglocken an und das wäre da wirklich so die so die, äh, die der Test schlechthin, ähm, aber halt das Ganze jetzt nicht wieder mit vollem Commitment im Sinne von: „Okay, wir gehen jetzt wieder 'ne volle Beziehung ein und ich lasse mich voll drauf ein.“ Sondern du kannst so bisschen distanziert das angehen und dann halt einfach 'n bisschen beobachten. Nicht, dass du auch wie du gesagt hast, macht ja auch was mit dir und au ir Selbstschutz muss man halt auch irgendwie betreiben, ne?
Ja, okay. Also das ist jetzt mal für mich 'ne komplett neue Situation, aber, j ja, das wäre, glaube ich, 'n Vorschlag, äh, den das würde ich aufgreifen. Und das ist ja gar nicht so muss jetzt ja nicht gleich hier in den nächsten 4 Wochen sein, aber ja, echt cool. Das war echt 'n toller Tipp.
Ah, sehr, sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, ne? Ähm, pass auf dich auf. Halte die Ohren steif, Großer, und wenn was ist, meldest dich einfach.